É o teu trabalho. As pessoas te procuram e e tem que pagar, então como como gestionar isso? Porque você tá falando agora que você não consegue ignorar, né? Ao ao final vão abusar de você?
Então eu exato. Não, não consigo. Acontece tem sem tem sempre alguém, né, que tem um pouquinho menos de bom senso, mas sorte que não são todos. Inclusive
Ou não? Uhum. Não, porque o co o certo seria: "Oi, eu tô com problema. Você pode me atender?". Né, atender. Já fi
Sim. É, quando é uma coisa rapidinha, eh, eu até ligo de volta. Eu prefiro, às vezes, ligar de volta entendeu? "Oi, o que que tá acontecendo?" Porque prefiro falar aqueles 10, 15 minutos, ali, rapidinho depois desli desligar, do que ficar respondendo mensagem o dia inteiro. "Ai, que foi que você?"; "Ai, meu marido"; "Sim, ele acabou de me ligar"; "Ai, ele já saiu"; "O marido veio pegar a mala"; "Ai, ele levou também isso". Entendeu? Então acho que rende mais.
Uhum. Uhum. Gera até ansieda até ansiedade, né? A pessoa, ela tá ali esperando que você vai responder né? Aí, nesse momento você não pode responder, a pessoa enlouquece, né? Ela não sabe gestionar essas situações sozinhas e precisa daquela pessoa, ali.
Sim. Ah, isso com certeza. Enlouquece e te faz enlouquecer. <laughs> E te deixa louca também. Então, é
Olha. Já. Você, pra dormir, você coloca no modo avião o teu telefone?
A agora, sim. Eu coloco.
Agora, porque o que Aconteceu o que?
Eu eu eu coloco, porque que que acontece: 98% dos dos pacientes que eu atendo, eh, online são do Brasil.
Hum. Hum.

Que limites você tem pra receber mensagens fora do teu expediente?
Olha só! Antes, eu tentava colocar o celular no modo avião e dizer: "Ah, não vou olhar", eh, e acabava olhando, por curiosidade. Sim sim sim, ah, deixa eu ver, né, mas você tem alguma coisa urgente. Eh
Uhum. Ah! É, muito difícil né. Aí sempre vai ter uma coisa urgente, né, tem que ver, até porque o celular já virou uma extensão das pessoas, hoje em dia, né.
É, tem que ver pra quem é urgente, né. Se é se é urgente pra o seu chefe, é problema dele. <laughs> Tem que ver se é urgente pra mim.
É. Exatamente. E ai? E, como você lidou com isso? Ou lida, né. Não.
É, então, eu eu acabava sempre olhando, e aí você olha, tem coisa que dá pra você ignorar e tem coisa que você acaba respondendo, né. Então, cria um ci um círculo vicioso que a pessoa pensa assim: "Ah, vou escrever se ela responder", e aí acaba respondendo, sabe que responde, acaba sempre escrevendo. Então, não tem limite, depois não acaba.
Hum. Uhum. Aí, quando vê, está ali já meia hora com o celular na mão, respondendo algo que não tem nada a ver com o trabalho.
Sim, si sim. Ou todo dia escreve. Sim, sim. Ou até de trabalho, que é ainda pior. <laughs>
Hum. <smacks lips> É, mas daí trabalho fo é essas mensagens foras do do expediente, né. Hã.
Sim, mensagem de trabalho fora do expediente. Amanhã, quando você chegar! Então não! Já já me deixava ansiosa que, amanhã, eu já chegava com essa coisa de, ai, tenho que fazer isso quando chegar.
Ai.

Sim, e o que que acontece? Por exemplo, já tiveram casos, eh, aconteceu umas 2 vezes, de era uma uma moça
Uhum. Jovem?
chega pra mim de Eh, sim era jovem, mas era já casada, há mais de 10 anos, desconfiava de uma traição do marido e que que acontece? Me mandou a mensagem, era 4:30h da da madrugada aqui
Hum. Ah. Hum. Uhum.
e me dizendo que tinha ido buscar, um resultado de um exame e que tinha pego, alguma doença, alguma DST e que era do marido.
Hum. <gasps> Uhum. Ai.
Tudo bem eu eu entendo a angústia, eu entendo tudo, mas, nossa, né, dá pra esperar. <chuckles>
Sim. Com certeza, com certeza.
Dá pra esperar um pouquinho, o que que eu posso fazer com a com a DST da pessoa ali naquele momento, do outro lado do continente sabe o que que eu
É até porque, aí nem nem te convém, né, ali ela tem que buscar uma ajuda médica, né?
É isso, o tempo que ela perdeu, ali procurando uma ajuda, que eu não podia dar, eh, porque precisa de uma coisa ali, in -in hum in loco é exatamente.
Uhum. 1 antibiótico, 1 médico que olhe, porque nesse caso você não que você vai falar, ó, <chuckles> não dorme mais com ele. <chuckles> Que que você vai falar, né, usa camisinha. <chuckles>
Sinto muito. <chuckles> É, dizer "Sinto muito você estava certa" "é ó você já já descobriu agora, <chuckles> tudo bem, né, fazer o quê"? <chuckles>
Hã? <chuckles> Hum, você já, você descobriu já pela maneira peor, é mais tem
É o que desconfiava já se confi acabou de se confirmar, então, e agora que que você vai fazer, com esse marido, né. Mas é isso, infelizmente ou felizmente as pessoas não são iguais.
No dia a de No no dia a dia hoje, atualmente, você já conseguiu, então, colocar esse limite nas mensagens, fora do expediente ou ainda tem alguém que te chama em horários?
Tem sempre alguém, tem sempre, sempre alguém. Eu acho
Tá. Mas quando você começa a falar, por exemplo, com essa pessoa no tratamento. Você da algum uma dica?
Antes na primeira, já na primeira eu já digo, olha só é assim, assim, assim e depois depende do da da pessoa né. Se depende do problema, da situação da pessoa, por exemplo eu fiz a especialização em clínica, em psicoterapia clínica e forense, então tem gente também tem policial, tem paciente policial eh
Uhum. Hum. Hum. É, já no caso, de um policial forense já não tem hora, né?